Ну это круто, на самом деле, даже спустя вот столько лет оставаться на одной волне и поддерживать связь- это на самом деле должного стоит. Слушай, ну, спасибо, что поделилась своей историей, своими воспоминаниями о учителе. Мне было очень интересно послушать. Благодарю.
Слушай, да, я с удовольствием вспомнила, потому что, ну, правда, это были очень, а, классные такие моменты и зни, которые мне как-то, ну, на всю жизнь повлияли. Вот в плане, да, там, формирования вообще взглядов на жизнь. Спасибо, что выслушала и спасибо за вопросы. Мне было очень приятно поговорить.
Ага. Мгм. Пока.
Счастливо.

Вот, а у нас она а у нас почти все уроки, а, проходили в формате дискуссий. То есть была какая-то тема. Ну естественно, мы должны были там подготовиться, ну прочитать, да, те произведения, которые, м, нь которые предполагалось, э, изучать. Вот, но дальше мы приходили на урок, и она, ну какую-то вводную, да, там сама что-то там говорила, ну какую-то вводную часть, грубо говоря, немножко рассказывала, там про автора, какие-то интересные там на её взгляд, а, факты, что-то, да, там, какие-то обстоятельства, давала как бы контекст, а потом, а, задавала какой-нибудь вопрос такой вот: "А как вы думаете, да?" И вот: "А что хотел сказать автор?" То есть вот так это звучало.
Ага. Ага. Мгм. Мгм. То есть, как бы, всему классу, не конкретно какому-то ученику.